はい、お願いします。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
えっと、最近観た映画、まあ、あの映画自体はちょっと古いみたいなんですけど、サブクリであのサブスクリプションで観た映画なんですけど、えっと、あれが面白かったです。えっと、グリーンブックっていう。
はい。 はい。 は、ええ。
ご存知ないですかね？
はい。
なんか、アカデミー賞がなんか獲ったよみたいな話聞いたんだ。だけど、あの、話はですね、黒人のなんか演奏者さんが、あの、南部に、あの北に住んでる方なんですけど、南部にちょっと演奏しに行くよって。
はいはい。え え。 え演奏、はい。
うん。あの、演奏家なんで、その人、ピアノ弾く人なんで。それでうん、ピアニストなんで、それでえっと、運転手必要だよねっていうことで。で、あの、イタリア系の白人の方を雇うんですね。
ああ、ピアノ、あ、ピアニスト、はいはい。 はいはい。
で、そのイタリア系の白人の方は黒人嫌いで ていう話で、うん、で二人行くんですけど、で、道中いろいろあって、ま、最後は仲良くなるっていう。
はい。 なるほど。 おお、ああ、なるほどなるほど。
うん、そういうのはいはい。そういうの、好きなんですね。ちょっとあの、仲の悪い二人がちょっと、色々、うん、一緒にいなきゃないけない事情があって、で、最後は仲良くなるみたいな。うん。
はい。 友情ものですかね？大人の友情もの、はい。
最後はよいそうそうですね。友情ものをそう、そんな感じで。はい、そういうのが好きで。で、ちょっとグリーンブックをお勧めしますね。
うん、なるほど、ええ。 え ええ、結末はどうなんすか？いや、ま、ハッピーエンディングすよね？
ハッピーエンディングっていうか、うん、あの、演奏無事終えて
はい。
で、それで二人帰ってくっていう。で、最後は黒人嫌いだったんだけど、まあ、仲良くなってクリスマスにも呼ん呼ぶ呼ぶみたいな。
なるほど。 はいはい、なるほどなるほど。この映画は誰かにお勧めしたことあります？その、ゆう友人とか同僚とかでもいいんですけど。
クリスマスパーティうん。あ、はい。 ああ、え ああ、そうですね。あのそう、日本人だとちょっとね、難しいんですよね、この映画をお勧めするの。なんでかっていうと、まず黒人と、黒人が南行くっていうことに対する
うん。 ああ、そはい。 はいはい。
思いっていうのが、いちょっと分からない、危ないうん。ちょっと
あ、ちょっと、すあ、なるほどね。そのカルチャーの重みってのが、まだ理解、ちょっと難しかもしれないですね、はい。
そうですよね。黒人そう、黒人にあった歴史っていうのは、あんまり理解してないんで。そうですね。そういう意味で、ちょっと日本人にあんまりお勧めしたことないですね、これね。日本に住んでる日本人には。
うんうん。 うーん。 なるほど、あ、はいはいはい。
まあ、な、黒人の、あの、その歴史がわかってないと、やっぱりちょっとうん、南行く意味とか、そういうのが、ね、分かってないと思うんで。その、あと、白人が黒人のこと嫌いとか。
はい。 うーん。 ああ、うん、なるほどね、がなるぷと。
うん、そういうのをちょっと分かってないと、ちょっと、うん、ちょっと半減しますね、多分、この映おもしろみが。
ああ、でも日本のサブ
はい。
クリプションで観れるんですよね。ネットフリックスネットフリックスなんですよね。へえ。
うん、日本のでうん、観れます、観れます。はいはい。ネットフリックスか、あ、あとユーそっか、ユーネクストそっちにないんでしたっけ？
え。 はい。 ないっすね。
ないすね。ああ、日本だけか。じゃうん、そっちでま、いろんなとこで観れます。はいはい。
はい。 その、映画を観て、自分の考えとか気持ちは変化ありました？
うん。
なんか変わりました？自分の中で。
ああ、すかうーん。<laughs> ま、そこまでちょっと多大な影響を与えるような映画じゃはないんで、ただ、うん、そういうことがあうん、ま、そうですね、あんまりないですね。そんな、こう、感銘を受けたとかは。ただ、ま、面白いなっていうのはありますね。それぐらいかな。ごめんなさい。あんまり面白くないかも、そしたら。<chuckles> うん。うん、な
<laughs> なるほど。はいはいはい。 はいはいはいはい。 うーん。 うーん。 いやいや、全然全然、全然大丈夫ですよ。それが印象に残った作品ですもんね。はい。
そうですね。印象には残ったっちゅう。うん、他ははい。なんかご自身あります？印象に残ったっていうのは。
はいはい。 僕が感動した、なんか、印象に残ったのは、その、アップル日本でありますかね。アップル TV ありますよね？日本あります？
うん。 うん。 アップル TV は、うん、あると思う。ごめん、あんまり聞いたことない。サブクリ？うん。
サブサブサブクリではい、ないですか？はい。 ネットフリックスより、ちょっと安いと思うんですけど。
どんなあれを？ うん。
ええ、アップル TV のオリジナルの映画とか、シリーズ、なんか、ドラマ系も色々やってるんですけど、俺は、多分パンデミック中に観た作品なんですけど、コーブっていう
うん。 はいはい。 トーブ？
コーブ、コーブ、コーブです。CO COBE ですね。コーブ。
コーブ？ コふーん、はい。
はい、っていう作品の名前なんですけど。
うん。アップル、あれかな。アップル、あれの？アップル独占みたいな。
んで そうですね、アップルオリジナルアップル独占の、はい、映画なんですけど。
なるほど。 はいはい。う、うん。
で、ある女の子を、まあ、描いた作品で、そのえん女の子は女の子の家族全員、あの、聴覚の障害を持った人たちなんですね。
はい。 うん。 うん。 はい。 あ、ああ、コーダですか。うんうん。
はいはい。そうです、そうす。
あれですね。あの、手話で話す人のあれですね。そので、家族の中でひとあの、家族の中で、きけえ、あの、耳聞こえる人がいると、その、コーダって呼ぶんですよね。うん、はい。
そうです、そうです、そうです。あ、観たことありますか？そうです、そうです。 そうですそうです。そう、女の子だけミュージシャンで、1人、家族ん中1人だけそう、耳聞こえるっていう。
はいはい。 はいはいはい。うん。
そのドラマがすごい好きで、覚え覚えてます？
はい。 あの、いろんなたくさんあると思う。私が観たのは、あの、コーダで、あの、ちょっと、漁師のりょう両親で、漁師をしてる両親あ、じゃあ、え、観たかもしんないです。<laughs> うん、がうん、そうです。はい。うんうん。
はい。 はい。そうです、そうです。漁師しにはい。 僕、すごい好きだったんですけど、どうでした？好きじゃなかったですか？
好きでした。面白かったですね。ちょっと、あのうん、あの、まず、ちょっと斬新だったのが、会話がその家族内で全部手話でやるっていう。
おんしゅわですよね。うん。 うんうん。そう。あれほ
なかなかないです。くわうん。
ほんとにあれ、演者さん全員あの、ね、聴覚に障害持った人たちですから。
うーん。でないとあんな、こう、いスムーズにいかないでしょうね、手話ね。
うん。 うん。 うーん。
そう。で、あの、なんか、いうん。
うん。
主人公の娘さんはなんか、どっかの歌手の、あ、娘さんですよね。
あ、そうなんですね。知らなかったです。
うん、だ誰だったっけな。ごめんなさい。有名なちょっと方のそう、娘さんだったと思います。
ええ。あ、そうなんですね。 あ、知らなかった。それし知ってたらもっと面白かったのに。「歌は上手いな」って思ってたんですよ、映画を観ながら。「いや、やけにうまいな、この子」と思って。アメリカ人、すごい歌上手い子、すごい多いんですけど。
そう。<laughs> そうそう。そうですね。 そうですね。 うん、あ、ほんと。うん。あの、ちょっと最後ね、盛り上がりましたね。あのちょっと
うん。 ああ、いや、もうほんとに。僕はちょっと涙流してしまいましたよ。もう感動しましたよ。うーん、ほんとに。
あの、う、<chuckles> 受かるとこね、あの手話やるには。うん、うん、そう、あれぐうん、そう。面白かったのは、そのはい。
いや、ま、ああいうファミ面白かったですね、ファミリードラマで。ちーんと来ましたね。
うん。 ファミうん、ファミリードラマでね。あんな手話をたくさん多用するのと、あとクワイエットプレイスぐらいしかね、観たことないですよね。
うんうんうん。 おお！あのホラー映画すね。
クホラー映画なんあれも全部しちゃうん。
あれ 新作出ましたよね。ちょっと1年前ぐらいに、アマゾンプライムで。
あ。 ツー？ワン、ツーは知ってるけど、ススリ
う、ああ、ススリーも、なんか、スリーも出てるんですよ。
あ、そうなんだ。観たことないかもしれん。ああ、ちょっと観てみよ。うん。
はい。 なんかはい、観てみてください。アマゾンプライムにあると思うんですけど。
アマゾンプライムね、はい、了解。そう、あの映画はちょっとね、面白かったです。コーダ。あ、ごごめんなさい、こ何です、コーダでしたっけ？そっち。ここうこうん。なんか、呼び名ですね。あ、CODA ですね。うん。
はい。はい。 でも面白かったですよね。 多分コーダだった、コーダ、コーダですね、多分。 はい。 あ、そうですね。そうだと思います。うーん。面白いですよね。
はい、あ、観ました、観ました。あ、うん、面白いと思います。はい。あれは、おそ、お勧めしたいですね、1回こういう映画あるよみたいな感じでね。
うーん、うん。最近なんかドラマで、今観てるドラマとかありますか？ ちなみに。
あの、ちょっと日本で、あの、むかちょっとちょっと前なんですけど、えっと、あれを観てましたね、あの、ブラッシュアップライフとか。
はい。 はい。 ブラッシュアップライフ。
うん。
ええ。聞いたことえ、それ、とる日本のドラマですか？
知にらないですか、うん。あのうん、ネットフリックスでやってると思うんですけど。
はい。
で、アメリカいる
はい。
あの、日本人の方も話がしてたんで、だからおそらくネットフリックスで観れんのかなっと思って。うん。
へえ。 へえ。え、ちょっと説明してもらっていいすか？そういうどういう作品なのか。
あの、脚本がうん、脚本あ、あの、いあれです。転生ものです。何回も死んで自分の人生やり直して。
あ、ま、そういうの大好きです、僕。それ好きです。そのジャンル大好きです。ああ、それ好きです。え、え、ちょっと、すあ、ちょっと待ってください、作品名ちょっと、もっ回言ってもらってもいいですか？
うん。<laughs> すげ好きです。うん。あの、うそ、そういうやつでうん、ではい。 ブラッシュアップだったと思います。はい。
あ、ブラッシュアップ。オッケー。
ブラッシュアップ、それか、ブラッシュアップライフ。 で、面白かったのが、あの、ちょっとバカリズムっていうお笑いの人が脚本を作ってるらしいんですね。
はいはい。 へえ、あ、聞いたことありますよ、バ
うん、ちょっとそれバカリズムあります？
ありますあります。うんうん。
とくで？ のす
ブラッシュアップライフ。はいはいはい。
面白かったですね。ちょっとあれを推す。
へえ。
うん、ま、あの、て
これってシーズ何シーズンあります？
ええと、い1シーズンだけで、日本で1シーズンしかないんですよ。それでうん、で、なん10話ぐらいあったかな。
ああ、そうなんですね。
そうさんかいぐらい転生、やり直すっていうやつ。うん。
へえ、あ。 じゃ、ワンシーズンで完結するんですよね？
完結するんです。うん。 ちょっとそれがね、どく独特で面白かったですし。であねかそう、て転生ものってちょっと大体ね、あの
おお。 あ、ほんとですか？ うん。
そう、面白いっちゅうか、今んとこ観たきた中で面白かったんで。
へえ、ちょっと観てみたいすね。これ興味深いすね。
はい。 あとなんか、地面師とか観てません？すごい話題なったんですけど、日本だと。
地面師？
地面師、あのそう、ネットフリックス、独占。あ、もう、ごめんなさい。もともとネットフリックス観てます？も
これもネットフリックですか？ ああ、あ。 観てますよ、観たてます。ただ、その、多分邦題と
観てます？ あ、そうなんだ。
ちょっと違うんのかもしれない。
英名なってんだ。あのピエール瀧。うん、ピエール瀧とかやってるやつ。
え、地面師。 ピエール瀧が出てるんだ、あ、え。地面師。
そ。 そ、ちょっと、うん、ここ、ちょっと見どころが、ま、話もすごい面白かったんだけど、あの、今ピエール瀧さんファンだと観た方がいいかなっちゅう。今ピエール瀧でちょっテレビの方に出てこないんですよね。
え。 はい。
あの、こういう
なんでですか？
あの、くすあの、ちょっと薬で捕まったんで。
あ、逮捕されちゃったんですか？
ん？
逮捕されたんですか？
うん、逮捕されたんで。
ええ、そうなんですね、ええ。
うん、だからちょっと、あの、民放には出てきにくいんですよね、もう。でも、あの、もともと、うん、あの、あ演技が上手で、すごい独特の雰囲気がある人なんで。うん。<laughs> うん。
ああ、なるほど。 んちゅ、ちゅすごい上手ですよね。彼、あの、ビートたけしのやくざ映画出てませんでした？
あ、出てます。いろんなの、うん。けたうん、すっごいなんか独特で、うん。
<laughs> 出てますよね。なんか うん、すごい独特っすよね。
うん。いや、まそう、日本の中ですごい、いい俳優だと思います、あの人。
うん、好きです、好きです、彼。 地面師たち、あ、東京スウィンダーズっていうんだ。
あ。 あ、そうなんですか。そんな、ほ <laughs>
Lucas、Lucas Swindlers ていうんだ。あ、オッケーです。あ、これも面白そうっすね。
<laughs> うん、そんなのがあります。うん。ちょっと、そう、ピエール瀧ファンにはちょっと観た方がいいと思います。
へえ。 はあ、ちょっとこれも、ち要注目ですね。
はい。それぐら あ、あまり観ません？なんか日本のドラマは。
いや、あの、そうですね。結局なネットフリックス開けると、なんかそのん？
うん、うん。 うん。
なんか、レコメンデーションで、なんか、アメリカのものがちょっと出てくるんですよ。
はい。 うん、そっちだとね、出てきうん。
うん、そう、で、日本で観れても、こっちで観れないのがちょっと多いのでそう、著作権上、はい。
あ、ありますね。そうそう。そう、国によって違いますもんね。
そうですよね。うん。なのでそんなに日本の映画とかは、最近観てないですね。だから日本、昔観たのが、おくりびととか。
うん。 うん。うん。 ちょっと古いね。<chuckles> うん。うん。もと
ご存知ですか？だいぶ古いっすよね。だからあの、ああれぐらいから追いついてないです、僕。
あ、そうなんだ。
あの頃から、はい。全く。うーん。
ああ、そっか。そうあの頃からか。なんか、おああ、うん。そう、あの頃以降なんか面白いのそれこそあったろうか？
そうなんですよ。だだいぶ遅れてんすよ。
ちょっと思い浮かばないね、今。<chuckles>
いや、あの頃ってなんか告白とかあったじゃないす告白もすごい好きだったんすけど、どうでした？観たことあります？
うん。 え、ピエール瀧？
あれ告白って、誰があ、なんか、じょす女性教師の話で、なんかいじめの。
うん。 あ、女性教師だった？ああ、女のああ。
なんか、いじいじめのもりがいじはい。で、復讐する。そうですね、女性教師が生徒に対して復讐するっていう話だって、すごい残酷な話なんですけど。
はい。あったやつ。 あ、そのホラー映画みたいな。
あ、ホラーまで行かないすけど。うん、そう、復讐劇ですね。すごい面白かったですよ。
行かないけど、うん、 ええ、いや、ごめんなさい、ちょっと、おあ、なんか、告白、聞いたことあるけど。
うーん。なあたすごい小説で1回爆発的に売れた作品だと思うんですけど、それが、まあ、映画化っていうか、されたのかな？
ふん、あ、ちょっと観てみます。ちょっと古いやつね。うん。
うん、はい。結構古いですね。その、おくりびとぐらいの世代だと思います。はい。
まう、ね。そしたら結構、ウン10年前かな。もしかしたら。なななるほど。もうじゃあ、ぞずっと日本の観てないんだ。
はい。 観てないっすね。なんかあります？面白いの、最近いや、最近じゃなくてもいいんですよ。ここれだけは絶対観とけっていうのは観ますから。ちょっと紹介してください。
最近はね、やっぱちょっと面白くうん。 <chuckles> なんかさっきのブラッシュアップとかはちょっと して、最近ちょっと話題になったのは、また、あの、バカリズムさん書いたのでホットスポットっていう。
あ、ブラッシュアップ。はいはい。 はい。
うん。これはね、ちょっとね。すごい、賛否分かれると思うんで。私はちょっとあんまり面白くなかったと言うけどおも思うんですけど。ちょっと、うん。あの、評価は高かったっちゅう。あと、あの、あとあれですね。阿部サダヲがやってるやつ。
ああ、うん。あ、なるほど。うん。 はええ。 はい。
えっと、流行語大賞っていうのになったんですけど。えっと、ふて不適切にもほどがあるっていうのは
はい。 そういう、ドラマがあるんですか？
ドラムがあって。ちょっとタイムトラベラーの話なんですけど。お、タイムトラベラーしちゃうっていう話なんですけど。
おお、面白いな。へえ。 ええ。
そういうのもちょっと話題になってましたね。流行語大賞で選ばれてる。うん。はい。
ええ、さなるほど。それをご覧になりました？
あ、観ました観ました。おもあの、す面白かったですね。やっぱ安部サダヲさんもちょっとあの、推しの俳優っていうか。
面白かったですか？ うーん。
あの面白いんですよね。ちょっと独特の。 あのしいや、もうおおおじさんです、もう。すごいもうごじゅう
若い子ですか？阿部サダヲさんって。あ、そうですか。なんかもう一人いませんでした？あべさんって、あべなんとかっていう俳優さんいませんでしたっけ？あ、そっちだ、そっちだ、あ、すいません。
阿部寛？<chuckles> 阿部寛はあの、あうん、阿部寛はあれですね、ちょっとあの、あれ、モデル系の人ですね。で、阿部サ阿部サダヲはちょっと、あの、あの、漫才ギャグ系の、はい。
そうですよね。 うわ、<laughs> そう、あ、そういう人がいるんですね。
うん。で、そう、で、阿部サダヲさんが出る、ばあれっていうのは、もう C 級映画でも、一ランク上げてくれるんですよね。<chuckles> B 級に。うん。だ、そうだからちょっと上手なんで、演技とかが。あ、うん、阿部サダヲさんは結構お勧めですね。うん。なんか最近は、あ、なんかそっちで話題になってるのは、あれ、マインクラフトとかは観ました？
うん。 おお、なるほど。 ん、ええ。 おお。 ああ、観てないですね。マインクラフトで、ゲームをやらないので、はい。ちょっと時代に追いついてないですね、はい。
あ、観てない。 うん、じゃあ、あんまり興味ないんだ。 なるほどね。わかりました。はい、ありがとううん...ございます。はい、うん、またなんか、はい、次あったらお願いします。
そうなんですよ。 はい。そうですね、はい、楽しかったです。すみません。 はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。
お願いします。どうも、失礼します。